ممكن تحكي قر عن قرار غيّر مسار حياتك؟
بُصّ، بصراحة يعني أنا لو هافتكر حاجة واحدة بس غيّرِت مسار حياتي كلّه، فهتكُون وأنا ولسه بادرِس كطالب، كنت باقدّم على مِنحة واترفضت في المنحة دي أول مرّة، الكلام ده يمكن في شهر 12 أو، أو 1 و ووقتها زعِلت وكنت متضايق وأهلي وأصحابي قالوا لي: "معلش وهتتعوّض." وبتاع، في الآخِر جُم بعدها بشهرين راحوا فتَحوا آآ تاني المنحة دي
إيه هي؟ آه.
فأنا ساعتها
فتَحوا باب للتقديم تاني؟
إيه؟
فتَحوا تاني باب التقديم؟
آه، فتَحوا باب التقديم مرّة تانية آآ، كنت مفكّرهم إن هُم بيفتَحوها مرّتين بس طلِع إن هُم بيستكملوا الأعداد يعني، علشان هُم رفضوا كتير في الأول وبعدين قرّروا يفتَحوا مدّ للموضوع يعني، فتحوا مدّ للموضوع وأنا قرّرت إن أنا لأ، أنا هاقدّم تاني بالرغم كان كل المُعطيات حواليّا بتقول لي لأ، كل الناس حواليّا لمّا قُلت لزمايلي ولأهلي قال: "لأ، أنت خلاص، يعني ما أنت اترفضت فيها قبل كده أكيد مش هيقبَلوك المرّة دي وإنه ما فيش داعي تعمل مجهود وتسافر." لإنّي كنت هاسافر 7 ساعات عشان أقدّم الورق. ساعتها أنا إمم.
آه، يعني كنت محتاج تسافر عشان تقدم أوراقك، عشان تتقبل تاني في المنحة، طيب هُم كانوا بيقولوا لأ ليه؟ يعني هل مثلًا أنت ما كانش عندك المهارات الكافية، أو إن أنت مش محضّر نفسك يعني غير طبعًا السفر آآ، والَّا كانوا بيقولوا لأ ليه، إشمعنى؟
بالضبط. هاقول لك آه كانوا بيقولوا لأ علشان أنا من جامعة صغيرة، يعني جامعة مش مشهورة، وجامعة م يعني في الصعيد وكده، فهُم بالنسبة لهم إني مش أكيد هيسيبوا الطلبة الشاطرة اللي موجودة اللي بتعرف الحاجات ال اللي في متخصّصة أكتر في تخصّصك، وياخدوك أنت وأنت لسه مش إيه لسه مش مش عارف في ال في التخصص بتاعك كتير، يعني كان هو بالنسبة لهم إن أنا علشان م آه.
وده أنت فعلًا يعني ده كنت فعلًا كنت يعني تسمع عنه قبل ما تقدِّم في المنحة والَّا كان أي حد كان يقدر يقدِّم في المنحة؟
بالضبط. هُم ال ال المنحة نفسها كانت بتقول أي حد يقدِّم، بس بالنسبة لل ل ل لأهلي وزمايلي حواليّا شايفين إنه هتبقى فرصتنا قليّلة، وكانوا وجهة نظرهم كده، إنه هتبقى فرصتي أنا مثلًا قليّلة وإني مش هينفع ما تقدِّمش تاني وتتعب نفسك ما هُم رفضوك في الأول ومجهود على الفاضي، هُم ما بيقبلوشِ غير الناس ال ال العالية أوي وهكذا، فاهم أنت اللي هو جامعة بقى القاهرة وعين شمس واسكندرية والحاجات دي هي بس اللي بتتقبل وهكذا. لكن جامعات الصعيد بتبقى آه الجامعات المشهورة بياخدوا الجامعات الكبيرة، هُم ده كان وجهة نظرهم برغم أن هي كانت غلط يعني، لأن هُم السنة اللي قبلها كان واحد صاحبي راحها يعني المنحة دي، فقُلت لهم ال
الجامعات المشهورة. آه، هو ده اللي شجّعك؟
آه، ده اللي شجّعني بصراحة ال خلّاني أقول في ناس زمايلي راحت ال المنحة دي قبلي، ف في حد أهو من الجامعة كان طَفرة، كان أول حد في الجامعة من سنين ياخد منحة المنحة دي.
ك يعني كان في أمل. طيب أنت إيه إحساسك لمّا هُم كانوا بيقولوا لك "لأ ال يعني أنت في جامعة مش معروفة أوي مش زَي الجماعات اللي هناك." أنت كان إحساسك إيه اللي كان جواك؟
بالضبط. يعني أنا كنت في الأول باقول: "هُم عندهم حق طيب والّا أنا اللي غلطان؟ يعني أنا هل ده مجهود هيعُود عليَّ بال بالنجاح والّا لأ؟ أنا فعلًا هاض هاضيّع من وقتي يومين 3 علشان أسافر القاهرة وأقدِّم الورق؟" يعني كان بيتسلّل ليا شعور اليأس شوية بشوية يعني عشان أكون صريح، ما كنتش بابقى م معافر، بس في الآخِر أخدت القرار، وقرّرت بنَفْسي، اللي هو قُلت إيه: "لا أنا أول حاجة أشِيل الأحاسيس السلبية دي، وأكمّل، وأرُوح أقدِّم ورقى." وبالفعل رُحت قدّمت يعني وسافرت حتى من ورا الكل، ما قُلتش لحد.
طَب إيه اللي خلّاك طَب إيه اللي خلّاك تنزَع مرّة واحدة إحساس اللي هو ال إن أنت لا ممكن ممكن تترفض وما لهاش لازمة إن أنت تسافر 7 ساعات ودي مُدّة كبيرة. إيه اللي خلّاك لأ مرّة واحدة تشيل الإحساس ده على جنب وإن أنت ترُوح؟
عارف جَت دي إزاي؟ جت من كلمة قالها لي واحد صاحبي، قال لي: "والله أنت مُثابر." فكلمة مُثابر دي آآ، آآ غ غي الأحاسيس قُلت "طَب ما أنا فعلًا صحابي شايفينّي طُول عُمرهم أهو إن أنا بت باعافر في الحاجة علشان أوصَل لها، ليه ما أعملش ده المرّة دي؟ ما يمكن يكون ليَّ فرصة أعمل السّعي للآخِر." بالنسبة لي ده كان مبدأ في حياتي وفادني كتير على الفكرة يعني، أسعى للآخِر ما أقَفش في النُّص ف ال القرار بجد يعني اللي خدته وقتها قلَب حياتي لغاية دلوقتي ده حرفيًا غيّر حاجات كتير، كتير جدًا في حياتي.
بمعنى ايه؟ آه. طَب أنت يعني قُلت خلاص هترُوح أنت ما بلّغتهمش في البيت إن أنت رايح، رُحت مع لوحدك كده؟
آه، رُحت لوحدي وما قُلتلهمش و و ووقتها حجَزت حتى من غير ما حد يعرَف، ما فيش غير واحد صاحبي بس هو اللي يعرَف عشان هو اللي وصّلني لل لل للقطر أو الباص اللي ركِبته وقتها ف آآ كان بالنسبة لي يعني صعب عليّا إن أنا أكدِب عليهم في حاجة زَي دي وما أقولش ليهم إن أنا مسافر وكده يعني، ما كانتش حاجة سهلة عليّا لإن أنا ما كنتش متعوّد إن أنا أعمل ده بس في الآخِر، آه، ما قُلتش ليهم علشان ما يحسّوش بالإحباط لو اترفضت، ما كنتش عايز أوصّل لهم إن أنا مش هييجي منّي رجا يعني، فاهم إزاي؟ كان بالنسبة لي خوف في الحِتّة دي شوية، خايف لأحسَن أترفض ويحسّوا إن أنا م ما كنتش على القدْر الكافي من ال من المكان ده وإن أنا آآ تعِبت على الفاضي يعني، فاهم إزاي؟ ما كنتش عايز يوصَل لهم الإحساس ما يحبِطوش.
طَب أنت ليه ما قُلتلهمش؟ فأنت كنت عايز تجيبها لهم بمفاجأة، يعني لو نجَحت فأنت هتقول لهم وهُم أكيد هيحسّوا بالفرحة ولو اترفضت أنت مش عايز تحسّسهم إن أنت آآ في حاجة مشاكل أو بتواجهها أو أي حاجة من الحاجات دي أو عدم توفيق.
بالظبط. بالضبط، أو يُحبَطوا مثلًا، يحسّوا إن آآ، إن أنا ابنهم مثلًا مش قادر أنجَح في حاجة فيزعَلوا على زعَلي حتى يعني هُم مش، هُم مش بيزعَلوا منّي، هُم بيزعَلوا على زعَلي أنا.
آه، أكيد طبعًا فعلًا يعني أكيد هيزعلوا على زعلك، طيب رُحت وأنت بتقدم كنت حاسس بإيه؟
إمم. بالضبط. بُصّ، يعني هو أنا وباقدم كنت في الأول علشان الورقيات بقى والبيروقراطية والحاجات دي، كنت متضايق بس بعدين لمّا بدأت أخلّص التقديم وخلاص في الأواخر اللي هو بدأت أقول أهو أنا تخلصت من حاجة، كمان وأنا راجع في الطريق خلاص أنا عملت الحاجة ورميتها ورا ضهري ونسيت الموضوع بجد، عكس يمكن أول مرة أول مرة كنت شاغل نفسي بالموضوع خالص كل يوم أفكر فيه هيبعتوا إمتى، ميعاد الرد الأيام دي عشان كان كانوا هُم الناس بتبقى عارفة آآ حدود ميعاد الرد. آه بالضبط الإعلان عن النتايج وكده إن هُم هي هيبعتوا مين الinterview وهكذا. ف فكان بالنسبة لي أنا خلصت خلصت من حاجة، إيه؟
ليها ميعاد عن الإعلان. آه، طَب و وكل إعلان مثلًا يعني كل إعلان مثلًا كان بييجي لك إن أنت مفروض تروح للخطوة اللي بعدها، كان إيه الإحساس اللي بييجي لك ساعتها؟
ال ال المرحلة التانية لمّا قدمت المرة التانية لمّا جات ال ال ال الmail هو جيه على طول الmail، إن أنا عندي interview ده كان في وقت امتحانات، كنت أنا في وقت امتحانات وهاخلص يوم ال التلات، وجالي إن الinterview بتاعي يوم الخميس. يعني ما أقولكش على السعادة اللي كانت عندي ورُحت قُلت لهم بقى في البيت، قُلت لهم مش كان حصل أنا على فكرة أنا أصلًا بعد ما رجعت من السفر قُلت لهم إن أنا سافرت.
عَمَلت إيه بقى؟
يعني أنا ما قُلت لهُمشِ.
هُم استقبلوا بقى الخبر إزاي؟
إيه؟
استقبلوا هُم الخبر إزاي إن أنت رُحت
آآ، قالوا لي قالوا لي أنت برضو عملت اللي في دماغك يعني ال اللي في دماغك مشيته بس يعني خلاص ما دام ما يا بني سَعيت وعملت اللي عليك، خلاص ما فيش مشكلة أنا استعجلت وقتها، قُلت لأ بقى أنا مش هاستنى بالرغم إني كنت خايف في الأول أقول بس مش عارف ليه كان واصلني إحساس كده داخلي، إنه المرة دي أنا عملت حاجة بنفسي، فأنا حاسس إنه آه في في لأ الموضوع مختلف المرّة دي كان في أحاسيس وصلاني مش عارف إيه سببها بجد يعني، بس من جوايا كان كُلّي يقين إنه أنا هاقدر أحقق الموضوع المرّة دي، وكمان لمّا جه ال الEmail بتاع الinterview أكد الموضوع أكتر، ورُحت بقى أقول لهم وكده و و ويعني ما ما وصفلكش إزاي كان مدى سعادة والدتي مثلًا بإن أنا جالي الinterview و وإن رغبتي اتحققت في الآخر يعني.
حاجة مختلفة. طيب و ويعني أنت قُلت إن هي كانت في فترة امتحانات إن أنت كان امتحانك يوم التلات وجالك الinterview يوم الخميس، حسّيت إن هو ده مش وقت كافي حسّيت ب مثلًا بتتو يعني توتر إن أنت مش مجهّز مثلًا حاجة تخش بها الinterview، مجهّز كلامك حسّيت يعني ما حسّيتش خالص بتوتر؟
لأ، أنا كُنت بصراحة يعني بالرغم من كل الحاجات ال ال اللي كُنت مجهزها علشان مثلًا أنا، وقت ما كُنت قُلت لك التقديم الأول أنا كُنت كل يوم بافكّر في الموضوع، فكُنت مجهّز لسته من الحاجات رُحت زُرت أماكن كتيرة خاصة بالبلد اللي أنا كُنت هاسافرها للمنحة بتاعتي، فقعدت بقى وزُرت السفارة بتاعة البلد دي وقعدت أقرا في الكتب عن ثقافتها و، وعملت حاجات كتير، فكاد تكون إن هي توريك إن أنا هابقى واثق من نَفْسي وأنا باتكلّم عن الموضوع ده، بس بالعكس أنا كُنت م مرعوب يعني حرفيًا، أول مرّه أدخل interview، آه أول مرّه آه أول مرّه أقدّم على، على منحة، وكمان أول مرّه أسافر برّه مصر وكمان يمكن تاني أو تالت مرّه أسافر جوّه مصر حتى أصلًا، يع أنت متخيّل؟
نسيت كل المعلوما آه، يعني حاسس بإحساس بالمسؤولية كده، وأنت داخل interview وإن أنت في تجارب جديدة هتعيشها، يعني ده نساك الكتب اللي أنت قريتها والسفارة اللي أنت رُحت زُرتها عن البلد، طيّب، أول ما جا لك ال يعني إن أنت اتقبلت في المنحة بعد الinterview، حسيت بإيه؟
ف بالضب يعني، بصراحة أنا وقتها قعدت أتنطط، كده و وكُنت مبسوط بس جيت كُنت مع نَفْسي في الأوضة، وبعدين رُحت طلعت كده وميلت قصاد والدتي وبصيت لها، بتقول لي: "ما لك أنت مقرّب مني ليه كده،" قُلت لها: "أنا اتقَبلت في المنحة،" قعدت بقى تتنطط "ومبروك، مبروك" كان بالنسبة لنا يعني، أنا عايز أقول لك أنا أخدت منح كتير أوي، أوي بعدها، ما جاتش زي دي في الفرحة بتاعتها، يعني ال الفرحة.
يعني. وعشان أول واحدة.
آه يمكن الفرحة كانت أكتر من فرحة ثانوية عامة بالنسبة لي.
والّا علشان ياه للدرجة دي! يعني عشان دي، أنت عانيت أو إن أنت رُحت ما قُلتش لأهلك، وسافرت وغامرت، بالوقت إن أنت تروح وتيجي، والّا علشان دي كانت منحة فيها تج تجارب جديدة زي إن أنت هتسافر، و والّا إشمعنا؟
آه، كانت علشان م ب mix ما بين الاتنين يعني، الشعورين مع بعض بالضبط حرفيًا، لأنه ال ال ال المرّة ال الأولى حتى في التقديم اللي أنا ما اتقَبلتش فيها دي، كُنت خليت أخويا هو اللي راح يقدّم لي الورق بنَفْسه، فأنا ال ال الموضوع إن أنا تعبت ناس كتير معايا و و وأجهدتهم نَفْسيًا وبدنيًا، و وهاتقبل مش هاتقبل، آآ الinterview هيكون بعد الامتحانات طبعًا دي كانت ضغطة من شكل تاني إن أنا، خلال يوم بعد الامتحانات لازم أكون مسافر، ف والتجهيزات اللي عملتها والناس اللي ساعدتني في الأبلكيشن والناس اللي ساعدتني قبل الinterview، كل الحاجات دي طبعًا، <tsk> كانت حاطة عليا، load إن أنا عايز، آآ الناس دي تشوف ثمرة نجاحها بقى فيّا.
سبب التحديّات اللي أنت كنت بتواجهها، يعني هو ده اللي حسّسك بالفرحة وخلّاك تتنطّط؟
إمم. بالضبط آه، هو ده السبب حقيقي يعني اللي خلّاني أوصل لكده كمان إنه إزاي برضه يعني حاجة زي كده ما كنتش وقتها حتى بافكّر في الحاجة دي، بس اللي هو إزاي فرقت معايا بعد كده كل ما أفتكر الموضوع و وأسترجعه، آآ بافتكر إنه كانت الفرحة دي تستحق بجد يعني، عشان دايمًا فرحة أول حاجة بتبقى مختلفة عن إن إن تتكرّر تاني مثلًا حتى لو كنت هاروح مكان جديد أو حاجة جديدة يعني.
طَب طيب، بعد القرار ده غيّر حياتك إزاي، يعني في أفكار مثلًا غيّرت لك ويعني في حاجات كتي يعني كتير ض ضافت لشخصيّتك بعد الموقِف ده؟
إمم. كتير كتير جدًا يعني عايز أقول لك حاجات علمية وحاجات مهنية وحاجات حياتية وإجتماعية وكل المناحي بتاعة الحياة، اتغيّرت بعد أول مَرّة دي، يعني عندك آآ مثلًا ال ال التطوّر ال ال الأكاديمي بالنسبة لي والمهني إن أنا بعد ما اتخرجت قدرت آخُد منحة تانية على طول، م ب للماجستير بتاعي آه، بسبب إن أنا كنت واخد منحة قبل كده وعارف إزاي بقى خلاص ت خدت التجربة بقى إزاي أقدّم، إزاي أعمل، إزاي أجهّز ورقي، إزاي أعمل application كل الحاجات دي فادتني، إن أنا أقدر آخُد المنحة اللي بعد ما اتخرّجت بشهر بالضبط، يعني اتخرّجت بشهر خدت المنحة التانية على طول، هي ما كانتش التانية كانت ال التانية كدراسة، كدراسة.
آه، و ده بسبب المنحة؟ يعني ده آه يعني ده زي إدّاك كده مناعة إن أنت تخش إنترفيوهات تاني وتشوف المنح التانية، طيب حسيت بقى إنه بعد كده إن أنت لأ أنت قراراتك بعد كده هتييجي من دماغك، يعني حتى لو الناس اللي حواليك أحبطوك يعني ده ده بقى خلاك بعد كده تاخد القرار؟
بالضبط. آه، لأ، لأ ده اخدته آه ده اخدته عملي كمان، يعني أنا أصلًا ال ال المنحة اللي قدمت عليها دي كانت اللي جات لي بعدها بشهر، بعدها حصلت حاجات كتير م كانت بينت إن أنا اللي عملته قبل كده فرق في شخصيتي، الجملة اللي قُلت لك عليها في الأول اللي فضلت معلقة، لمّا واحد صاحبي قال لي: "أنت أنت الوحيد فينا اللي مثابر وعندك عزيمة يعني إن أنت تعمل الحاجة أنت مثابر وعندك عزيمة" فدي اللي فضلت أنا دايمًاً إن أنا باسعى للحاجة وبادوّر عليها لغاية ما أوصل لها. يعني من ناحيتي أصلًا اتأخرت سنة وفضلت أعافر، أعافر لغاية ما ما كملتها بعدها، فكل ده لو ما كنتش من الأول أنا عامل ده واحبطت من أول مرة وما قدمتش وما كملتش، ما كانش وصلني لكل اللي أنا عملته دلوقتي ده.
جميلة أوي الكلمة دي. جميل جدًا وأنا انبسطت بالكلام معاك.
حبيبي وأنا كمان، شكرًا.